Allora oggi vorrei chiederti dei consigli pratici per per sapere insomma, come fai e se ci riesci soprattutto a, uhm, a mantenere una conversazione interessante o a trasformare magari le conversazioni un po' più noiose in conversazioni interessanti.
Certo, allora, uhm, su ques quando mi approccio a questo tema, di solito cambia un po' cambia il uhm, cambia un po' quello che dico, come mi comporto, a seconda ovviamente, se sto parlando con una persona che conosco, che conosco abbastanza bene o qualcuno che, uhm, magari ho appena conosciuto, o cui non ho confidenza o non ho mai parlato.
Mh-mh. Okay. Okay, parliamo dei dei tuoi casi allora. <chuckles>
Sì certo, <inhales> allora sicuramente, uhm, se sto parlando con qualcuno che già conosco, ovviamente, uhm, posso magari spingere, insomma se la conversazione si sta un po' affievolendo, magari ci siamo ormai raccontate tutto quello che ci dovevamo raccontare, ehm, c'è un po' di, uhm, distrazione magari da entrambe la parte, s lo si nota anche dal linguaggio del corpo, magari qualcuno inizia a distrarsi un po' di più col telefono, ci si guarda intorno, ecco, in quei casi, uhm, è forse un po' più facile, uhm, cercare di ravvivare la conversazione perché, mhmm, si conosce l'altra persona, e quindi si possono magari fare un po' di domande, ehm, andando un po' negli argomenti che si sa, ehm, stimolano l'altra persona, quindi parlare di cose che sai già che interessano molto all'altra persona, o che comunque la riguardano, quindi potrebbe essere per esempio, uhm, come va un come sta andando la relazione in cui sono coinvolte, oppure, uhm, quell'hobby che hanno iniziato
Sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Ma ma questo lo fai quando noti che dall'altra parte c'è una scarsa attenzione?
Sì, quando magari abbiamo, mhmm, entrambi, diciamo ci stiamo un po' distraendo, quando magari, è da un po' che abbiamo parlato e quindi, si sta un po' appiattendo la conversazione, anche a volte capita di stare insieme con una persona, con un amico per esempio durante un viaggio
Mh-mh. Sì.
per un po' di tempo e quindi gia un po' le conversazioni è normale che alcune di esse possano iniziare a diventare un po' noiose, ripetitive, e quindi in quei esatto dopo dopo un po' che si sta insieme e quindi, in quel caso se si vuole propr cioè se voglio proprio magari ravvivare un po', ci stiamo divertendo, mhmm, chiamo per a anzi scusa per divertirci, vogliamo divertirci un po' di più allora, uhm, vado su un argomento che già so è un argomento un po' caliente un po' che stimola l'a ta pers
O forzate ecco, sì. Mh-mh. Che può stimolare magari l'altra persona.
sì c o che quasi la metta anche persino un po' in imbarazzo, ma non in senso negativo, ehm, che comunque la faccia un po', uhm, a anche arrossare o sorridere o la metta un po' il difficoltà, ma questo lo faccio solo con chi conosco, perché so fino a dove posso arrivare, e quindi so che posso parlare di quella cosa.
Okay, okay, sì, sì. Smuovere. <chuckles> Certo, certo e invece quindi nei casi in cui hai a che fare con, mhmm, con sconosciuti o persone che conosci da poco?
In quei casi invece, ovviamente, no non conoscendo bene la persona, non so quanto posso spingermi nel fare domande, ehm, molto personali e quindi tendo più a, mhmm, uhm, ripetere forse quello che, uhm, dicono nella conversazione, prima di tutto per farle sentire ascoltate, quindi, uhm, non farle sentire a disagio, uhm, nel parlare, prima di tutto perché, uhm al molto spesso se s soprattutto se ci si trova davanti a una persona timida la conversazione può diventare noiosa molto in fretta perché l'altra persona non non banalmente non ti risponde, <inhales> uhm, non ha a lascia magari le frasi un po' a metà o comunque non no
Mh-mh. Certo. Okay. Cer Mh. Beh in in quel caso diciamo che, è facile riconoscere quando si ha di fronte una persona timida, no. È abbastanza facile riconoscerlo. <chuckles>
Sì, esatto, esatto. È proprio così e quindi sì ha anche un po' di di difficoltà in questo caso, ehm, uhm, quindi prima cerco di metterle a proprio agio, se riesco ovviamente, ci provo, uhm, e per farlo quindi, uhm, ovviamente cerco di attaccarmi più che posso alle cose che stanno dicendo e capire quali sono i loro interessi, e notando se, per esempio, quando parlano di qualche cosa, uhm, sono molto più attenti e tendono a dire o anche una frase in più, una parola in più, anche se sono timidi se quella quell'argomento li fa proseguire nella conversazione, allora tendo a girarci intorno molto di più e a, uhm, pare molte domande riferite proprio a quell'argomento e quando lo
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh. Certo. Certo, ma poi è anche importante da dall'altra parte no, ne n nei nei panni di una persona timida, avere di fronte una persona che noti che ti sta ascoltando ecco, quello è anche molto importante quindi, non lo so, anche il tenere lo sguardo, uhm, fisso sulla persona che parla o comunque mostrare interesse verso quello che viene detto è è importante no?
Esatto. Si. Certo. È proprio così, infatti, u la la tecnica di, mhmm, diciamo ripetere un po' quello che stanno dicendo, ehm, è ovviamente sullo stesso sulla stessa li lunghezza d'onda di quello che ha appena detto, e ovviamente il linguaggio del corpo dovrebbe, uhm, comunque pro proseguire, o comunque aumentare quello questa intenzione, cioè di dare tutto lo spazio possibile per rendere, uhm, per rendere la conversazione più "accogliente" tra virgolette, anc per la persona timida, per per abbassare anche un po', ehm, la timidezza, la vergogna, l'imbarazzo. Ehm, quindi a volte si usano, uhm, diciamo si usano, comunque io, uhm, tendo a usare, mhmm, uhm, uhm, piccoli ripetizioni di quello che stavano dicendo oppure, ehm, domande, ehm, per vedere se ho capito cosa la persona intendesse perché, trovandomi magari anche di fronte a caratteri diversi, ci si può fraintendere. Ehm, tutte questi piccoli gesti, uhm, sia fisici, di di ascolto, di attenzioni, di non distrarsi sicuramente col telefono, perché questo spezza secondo me assolutamente tutto, <chuckles> uhm, l'emozione o comunque, l ehm, uhm, fa molto più andare verso una noia o comunque un disinteresse, l'affievolimento della conversazione; tutte queste piccole cose, mettono a proprio agio l'altra persona. E poi anche lì, una volta che scopro, qual è la cosa che li attrae un po' di più, li fa parlare un po' di più, di solito io mi metto in secondo piano, cioè almeno cerco di farlo finché l'altra per
Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Certo, sì. Sì, certamente. Mh-mh. Okay, quindi cerchi di porre l'attenzione sull'altra persona, farla sentire al centro della discussione giusto?
Esatto, esatto, forse a volte, uhm, però questo dipende anche dal tipo di conversazione, dal tipo di persona, del contesto, no, se è magari professionale o se è di qualcuno conosciuto al bar, uhm, si cerca anche di mettere, mhmm, di mettere qualche battuta o di far sorridere l'altra persona, nel caso di una conversazione...
Mh-mh. Sì. Sì, creare creare un clima amiche il più possibile amichevole.
Esatto, nel te nel nel caso di una persona timida è perfetto per, ehm, è una di quelle altre cose che si possono fare per metterla a proprio agio e farla aprire di più. E nel caso, anche professionale, uhm, fa trasparire anche un certo grado di, ehm, di confi di confidenza nel di sicurezza di sé e che e quindi ti può anche aiutare, può rendere la c può stimolare un po' una conversazione più interessante, perché l'altra persona sa che è mhmm, uhm, può può può tirare fuori delle altre cose, perché sei, uhm, sai padroneggiare quella conversazione, non sei non sei passivo ecco e quindi
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Senti ma sì, no, dimmi, dimmi.
sì, no dico, quindi anche l'umorismo è una un'arma perfetta per ravvivare la conversazione e far sorridere l'altra persona, renderla più interessata nella cosa che si sta
Assolutamente, sono sono totalmente d'accordo! Ma, mhmm, <smacks lips> sempre comunque in riferimento a quanto ci siamo detti, no, il le conversazioni interessanti, cioè il o il mantenerle interessanti, può essere diciamo, mhmm, messo in discussione magari anche, uhm, soprattutto dall'utilizzo che ne so, degli smartphone? Quindi, che ne so, magari stai parlando con un amico, una persona a un certo punto, mhmm, la conversazione sembra un po' spegnersi, quindi l'altro tira fuori il telefono, ehm, non lo so, può essere un <clicks tongue> un mezzo di distrazione, che soprattutto magari negli ultimi periodi, ehm, rende quindi poi inevitabilmente le conversazioni un po' meno profonde ecco, di quelle che possono essere. Sei d'accordo?
Cer Concordo assolutamen sì, sì concordo, ehm, anzi, uhm, ehm succede quasi è quasi matematico secondo me, che se si inizia a tirare fuori il telefono, sia che stai parlando con una persona che conosci, sia che stai parlando con il tuo partner, un familiare, uhm, a quel punto, uhm, il tuo disinteresse verso l'altra persona è cosi evidente, ehm, che
Mh-mh.
è poco probabile che a meno che uno dei due si me si metta proprio di buona volontà, insista, poco probabile che la conversazione, ehm, mhmm, diventi più interessante, anzi, o che peggiori da lì e diventi sempre meno coinvolgente perché, anzi ehm, è anche proprio un un segno che l'altra persona si sta annoiando, e quindi da un lato, ehm, spezza e da un lato, è anche un segnale che magari, dovresti cambiare argomento in quel caso, quindi si può utilizzare in due modi, ehm, l'osservazione di un'alt persona.
Sì. Mh-mh. Certo, s spesso la la gente in realtà ne magari lo fa anche in maniera inconsapevole, no. Eh, tira fuori il telefono e s controlla, sai scrolla le le il social e lo fa appunto, magari senza pensarci, quando è chiaramente un segnale di scarsa partecipazione e scarso interesse, no?
Sì, il che è un peccat Certo. Mah, in quel caso per esempio se mi capita, uhm, non a me personalmente perché, ovviamente, se voglio che la conversazione sia interessante non lo guardo assolutamente, uhm, il telefono, ma se noto che l'altra persona lo fa, uhm, a volte faccio una piccola domanda, uhm, per chiedere diciamo per far notare all'altra pre persona che sta usando il telefono, per esempio: "Ah avevi bisogno di vedere l'ora?" oppure, mhmm: "C'è qualche problema?" uhm, giusto una piccola domandina che fa capire che tu
Mh-mh. Mh. <chuckles> Tipo s si può dire si può dire una piccolissima provocazione anche?
Sì, ma molto in ehm, ovviamente deve essere molto innocente, per non per non apparire maliziosa, perché altrimenti è brutto, sembra quasi che, uhm, tu, uhm, mhmm, voglia assolutamente l'attenzione dell'altra persona invece, è è è un po' difficile però se si riesce a fare in modo molto naturale e spontaneo, uhm, ehm, riesce a richiamare l'attenzione dell'altro senza farlo sentire in colpa, perché, altrimenti se lo si fa sentire in colpa poi s uhm, ecco poi la dinamica cambia. Se si riesce o se si pensa che in quel, mhmm, in quel caso sia venga naturale, è sicuramente una tecnica per riportare un po' l'attenzione a la conversazione.
Sì, certo. Mh-mh. Sì. Certo, certo, <clears throat> sì.
C'è poi da dire che, uhm, non, uhm, anche fare tutte queste domande, uhm, uhm, cercar di simulare l'interesse dell'altra persona, non può essere troppo esagerato neanche dall'altra parte, nel senso, uhm, continuare a fare domande che magari diventano un po' insisten
Sì. Eh, c tipo inte interrogatorio, no. Tipo <giggles>
Esatto! Cioè potrebbe anche, soprattutto, se si ci si trova davanti una persona che non è abituata a condividere così tanto, potrebbe far avere l'effetto contrario, quindi farla chiudere, e e quindi non voler
Mh-mh. Certo, è come se fosse magari bombardato da queste domande che non ha mai ricevuto magari fino ad allora, e quindi se le vede rivolte, così all'improvviso, tutte insieme, eh sì, non no non è facile. <chuckles>
Sì. Esatto, quindi in questi casi come arma, uhm, userei più, uhm, uhm, diciamo alternare sia piccole domande, piccoli, uhm, diciamo per come abbiam detto prima, chiedere di ehm, se ho capito bene, o rif ripetere quello che ha detto per vedere se era giusto, e alternare questo, uhm a, uhm, dire o paragonare qualcosa rispetto a un'esperienza che ho avuto io, giusto per ma questo non spessissimo, ma ogni tanto, giusto per far capire all'altra persona che, non è un interrogatorio <chuckles> ve verso di lei, ma tu sei genuinamente interessato perché magari anche tu ti relazioni a quello che sta dicendo, anche tu condividi quella passione, mhmm, a potrebbero essere tantissimi argomenti.
Okay. Okay. Mh-mh. Beh certo, ha ha effettivamente senso queso. Ehm, volevo chiederti invece se hai in mente oppure no, non lo so, un un episodio concreto in cui appunto, hai attuato queste questi metodi e in cui sei riuscita magari appunto, a mantenere interessante una conversazione che, probabilmente, era destinata a a morire nella noia, no. Ti ti ricordi di un caso concreto a riguardo?
E quindi, ti Mh-mh. Sì guarda, proprio recentemente, forse me lo ricordo di più perché è successo non tanto tempo fa, ehm, ho conosciuto, quindi e siamo nella situazione in cui non ci si conosce bene, le figlie di un caro amico, uhm, che avevano tra i 7 e e l'altra però già ha 16 anni quindi ecco, ci si poteva fare anche delle conversazioni molto interessanti. E, ehm, e entrambe, uhm, non erano non erano, uhm, né né troppo timide, né troppo espansive, però ovviamente non mi avevano mai conosciuto, ehm, molto simpatiche però ecco, lì, uhm, dovendo passare tutta una giornata insieme, uhm, c'era che molte volte c'era anche il rischio che non la la conversazione andasse su temi un po'
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. I i momenti di silenzio magari anche.
s e momenti di silenzio, oppure che, mhmm, ecco non sapessero ehm, ehm, notassi che, mhmm, non sapessero bene cosa dire, che non fossero interessate a anche poi quando era uhm, de la conversazione era anche un po' di gruppo, quindi a cui partecipavano magari entrambe anche, ehm, il papà e e in quei casi, uhm, po quando riuscivo a trovare un modo un un momento per fare una conversazione un po' più intima, magari tra me e la r la ragazza più grande, uhm, ho notato che diven la conversazione si accendeva molto di più, uhm, e poi ovviamente quindi mi sono diretta in questa direzione, quando, uhm, lei parlava della della sua arte, perché aveva iniziato, diciamo disegnava da tanto tempo, lo utilizzava come <sighs> come come modo per rilassarsi, e quindi, sfruttando questa cosa con la tecnica un po' che ho detto prima, siamo riusciti a portare la conversazione, farla diventare molto divertente, anche perché poi mi sono, uhm, riferivo anche alle mie esperienze, di quando ero più piccole, di come disegnavo e quindi, mhmm, è sicuramente stata poi una be un mhmm, bell'episodio.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Cer Beh, fantastico. Fantastico, poi comunque con i bambini, gli adolescenti c'è tutto un altro mondo <chuckles> insomma andrebbe indagato meglio, comunque per ora ti ti ringrazio per aver condiviso la tua strada e le informazioni, ehm, grazie mille e a presto.
Esatto. È stato un piacere, buona serata.